Hello po.
Magandang gabi po. Ah, kamusta po kayo?
Magandang gabi. Kumusta ka? Anong balita at napatawag ka yata?
Ah, mabuti ako ay mabuti naman po at, ah, ako'y may gustong itanong.
Hmm. Ah, okey, sige ano ba 'yung ating chika diyan?
Mm. Ano ang masasabi mo sa mga taong laging nagrereklamo pero walang ginagawa?
Ay naku. Alam mo bang gusto ko nga sanang ikuwento 'yan sa'yo, kasi meron akong katrabaho na lagi siyang, ah, nagrereklamo 'don sa trabaho namin, pero hindi niya naman sinisimulan sa sarili niya. Nakakai sa una, sa mga unang beses na siya ay nagpapaabot ng kaniyang mga reklamo, medyo naiintindihan pa namin siya. Kaya lang nitong mga nakaraang araw, napapansin namin na parang nakakaugalian na niya, pero hindi niya naman sinisimulan sa sarili niya kung ano ba sa tingin niya na dapat gawin o baguhin. Kaya ang nangyayari tuloy imbes na siya ay aming pakinggan o kaya ay paniwalaan, parang nawawalan na kami ng interes na makinig sa kanya sa paulit-ulit na sinasabi niya, pero wala naman siyang ginagawa, di ba?
Mm. Mm. Mm Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
Ayun, pero ikaw ba, ano'y kaya 'yung masasabi mo o mararamdaman mo 'pag may ganiyang tao?
Ah, na-experience ko na, ho, 'yan dati nung ako'y nasa ibang bansa at
Saan? Naku, oh.
mm, at 'yung katrabaho kong 'yun, ibang lahi, eh, panay siya reklamo. Kesyo ano, ah, tawag dito, pag ano siyempre ako pinanggabi ako no'n, eh, tapos 'pag may eh, sa hotel ako nagtatrabaho, housekeeping attendant, eh, kokonti lang ang attendant pagkagabi kasi ano naman, eh, more on
Mhm. Ah, okey, okey. Ah, mhm. Mm. Ah, so iilan lang kayo.
mm, more on pang-araw ang trabaho. Tapos, eh, di 'yun, 'pag may humingi ng room cleaning siyempre kukuha ako sa iba't ibang floor ng amenities tulad nung ano nung mga
Mm. Mm. Mm. <chuckles> Oo nga, oo.
linen tapos vac vacuum machine na maayos, gano'n.
Mhm. Mm.
Nag-ano nung may ginamit akong isang ano, isang vacuum doon, siyempre 'yun 'yung gagamitin ko, alangan kumuha pa ako sa ibang floor.
Oh. Oo, oo nga, mahirapan ka no'n.
Tapos no'ng mm. 'Yung sumunod na araw, nakalagay 'yung pangalan ko, nag-note siya do'n sa ano, nakadikit do'n sa vacuum machine, nag-note siya sabi, "Ikaw gan'to pag-ano, 'pag ginamit mo pa ulit 'yung vacuum machine ko, susumbong kita sa direktor natin." Tapos sabi ko
Ay, hala. <laughs> Grabe naman.
ang damot mo naman. Buti nga nagagamit ko 'yung vacuum machine niya, eh, na ano, eh. Eh, siya
Ah.
ano, eh, mukhang petiks lang lagi, eh.
'Di ba, alam mo ang opinyon ko rin, ang tingin ko sa mga tao na ganiyan na talagang sanay magreklamo pero ayaw kumilos para baguhin 'yung sitwasyon. 'Yung gusto nilang mangyari 'yung katamaran nila, gagawin ng ibang tao, ipapasa nila do'n sa ibang tao 'yung mga trabaho. Ngayon, para magmukhang kumbaga sa salitang Ingles, superior sila, magtatapang-tapangan sila kunyari para 'yung katamaran nila ay hindi masisilip.
Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, eh, ang sa'kin mm, ang sa'kin naman, kasi pag pag kumuha naman ako ng isang gamit, oo, ano do nung a ako'y nagtatrabaho ng panggabi, ah, ito'y pinapalitan ko din pagkatapos nung halimbawa ah, mm, eh
'Yun ang sa tingin ko. Mhm. Mm. Oo. Mabuti naman, oo. Bakit kailangan ka niyang sitahin ng gano'n, 'di ba?
Hmm, hindi ko nga ho alam, eh, kaya sabi ko, ito masyadong mareklamo hindi naman siya pinanggaga pinanggabi.
<laughs> 'Di ba kung sa tingin ko naman hindi naman 'yun nakasulat sa re regulasyon ng trabaho niyo na bawal gamitin 'yung iisang vacuum na 'yun, 'di ba?
Mm. Mm. Mm, kaya sabi ko, ito puro reklamo parang ano, eh, akala mo supervisor na, eh.
Hmm. <laughs> <chuckles> Naku 'yan nga 'yung mga panay pa-reklamo, eh, 'yung mga pakiramdam nila ay sila 'yung mas nakakataas kaysa sa ibang empleyado.
Mm. Mm, eh, parang after a year at ah, hindi wala walang isang taon, eh, nung wala akong nung na-hire ako do'n, nag-resign siya. Sabi ko, sa isip-isip ko
Mhm. Oo. Oh, okey, bakit kaya siya nag-resign?
sa isip-isip ko. Baka siguro nahihirapan din dun sa trabaho, eh, ang sa akin, sana hindi siya nag-madamot, para, lahat ng lahi, ka-close niya, 'di ba?
Ah, 'di ba. Mm. Tama, oo, 'di ba't tingnan mo kung sino pa yung panay reklamo siya pa yung unang nag-resign.
Mm. Opo, totoo po.
Grabe na 'to, pero eto dahil sa naikwento mo 'yan, sa palagay mo ba ano kaya, kasi parang nakita mo na, eh, 'no, pero ano yung parang epekto ng palaging pagrereklamo sa sarili at sa paligid nila?
Mm. Mm. Siguro ano ang epekto sa kanila, ah, iniisip nila na lagi silang tama ganun. Oh, mm, mm, tapos sa paligid nila malamang sa malamang napapansin ng mga katrabaho, 'di ba?
Mhm. Oo, tama yan, mm. Oo, kaya nga.
Mm, eh, nung ano kinuwen 'yun kinuwento ko 'dun sa, kapwa ko Pilipino doon "Wag mo ng pansinin, may sayad 'yun." <chuckles>
<chuckles> Okey. Oo. <laughs> Anong sabe?
Mhm. Ayun, sabi "Wag mo ng pansinin may sayad 'yun." Ako nga nung ano, hindi ko na pinapansin 'yun pag 'yun ang ano ko, eh, ang kasama ko, eh.
Hmm. <chuckles> Ah.
Mm.
Nakakatuwa naman, biruin mo hindi lang pala ikaw 'yung nakakapansin ng gano'ng klase ng pag-uugali niya, gano'n din 'yung ano, eh, 'yung parang kinukuwento kong katrabaho namin. Akala ko no'ng una ako lang 'yung parang medyo naiirita na, sa mga ginagawa niya, kasi tuwing may meeting kami, talagang uunahan niya ng mga pag pagra-rant na tinatawag, kaya kadalasan tuloy, 'yung meeting namin na naka-schedule lamang para sa kalahating oras umaabot ito ng 1 oras. Siyempre, naapektuhan kami kasi, ang epekto no'n sa aming paligid, bumababa 'yung aming, ah, mood, 'di ba, nag imbes na masaya kaming gumagawa ng aming trabaho, kapag naririnig mo paulit-ulit 'yung gano'ng isang tao, naapektuhan ka rin, hindi lang 'yung, ah, gawain namin kundi 'yung 'yung mga nararamdaman naming mga katrabaho niya. At isa pa, 'yung mismong trabaho namin, kasi imbes na ang meeting namin ay naka-schedule lamang sa kalahating oras tapos maaari na kaming bumalik sa kanya-kaniyang trabaho at matapos 'yung aming trabaho sa oras, hindi, humahaba 'yung oras ng meeting dahil sa pakikinig sa pagrereklamo niya. Kasi kadalasan ayaw niyang kumbaga magpatalo hangga't hindi niya nai nailalabas 'yung lahat ng gusto niyang sabihin. Ayun, kaya alam mo, na ah, medyo naawa rin ako sa kaniya kasi nitong mga nakaraang araw, ayaw na siyang kumbaga iniiwasan na siyang kausapin nung iba naming katraba
Mm. Opo. Mm. Mm. Ay grabe. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, hindi na siya papansinin masyado.
Oo, kasi ang sa ang pakiramdam nila, sabi nila narinig kong pinagkukuwentuhan nila, sabi nila, parang napaka-negatibo daw ng kaniyang aura. Kaya, hindi daw nakakabuti. <laughs>
Mm, at at mm, pati tingin ko sa gano'n ano sila ano siya 'yung, ah, do'n sa trabaho niyo 'yung imbes na ki ano na 30 minutes lang, nagiging 1 hour or minsan higit pa 'di ba? 'Yung mga gano'n. Ah, nasasayang 'yung oras niyo, imbes na dumadami 'yung call ya 'yung ano niyo 'yung tawag dito, 'yung productivity rate, ah, hindi, eh, mababa, 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Kaya nga. Totoo. Mm. Yan, 'yan ang 'yan ang napunto mo nga naman, totoo, 'yung productivity rate talaga, nasayang na lang 'yung mga minuto na dapat naigugol namin sa trabaho, o kaya sa aming break time na lang 'di ba? Pero wala naman kaming magagawa kumbaga, ah, personalidad niya 'yun, eh, nandito kami para makinig, pero 'yun nga lang naapektuhan din kami.
Mm. Mm. Mm. Mm, tama. Kaya sabi ko, 'pagka gano'n parang ano, kasi, nung ka 'pag gano'ng ganyan na may meeting din kami no'n, early morning nung pinang-umaga ako, may briefing din. Tapos
Ayun. Oo. Mhm, okey.
ano nagrerekla nireklamo 'ko nun, de, nung ano kasi, sabi ko "Alangan naman tumakbo pa ako sa ano." kasi naabutan ko sila nung briefing na 'yon, eh ah, nung ano panggabi panggabi ako tapos naabutan ko pa sila don sa early morning briefing.
Mhm. Ah, okey, mhm. Mhm, okey.
Tapos ano sabi ko, ah nagpaliwanag ako, sabi ko "Hindi ko naman kukunin yung vacuum, eh, ibi ah, hindi ko naman hindi ko naman aangkinin, eh," ang sa akin ginamit ko lang at inayos ko din.
Hmm. Okey. <chuckles> Kaya nga naman 'tsaka 'di ba, ang importante naman siguro, parang nagagawa mo ng maayos yung trabaho, napapangalagaan mo yung mga feedback ng mga customer 'di ba? Hangga't masaya o kontento yung customer, parang hindi ba dapat doon mag-focus, kaysa do'n sa mga bagay na hindi naman nakikita ng customer 'di ba? Pero eto, nais ko rin sanang, ah itanong sa'yo, dahil sa kumbaga naranasan mo na rin sa iyong panig, eh. Paano mo naman kaya tinutulungan o hinaharap ang mga ganitong klase ng tao sa baha sa buhay mo? Kumbaga sabihin mang hindi mo tinutulungan paano mo sila pinakikisamahan?
Mm, tama. Mm. Opo, tama po. Mm. Mm. Kung sa ano, tamang 'pag halimbawa 'pag nakasal nakasabay ko sa elevator o kaya sa shuttle, tatango tatango nalang ako. Kung sa ano sapat lang. Pero hindi hindi ko pa raw kakausapin. Kasi ano, eh, ano na, eh, may ano na siya, eh, may record na ba ng pagiging ano, mam yung marek yung mareklamo, 'di ba?
Mhm. <laughs> Awkward. Ah, 'yon. Ah, oo nga, tama. <laughs> Kaya nga, eh, parang mahirap na rin na ibalik pa natin yung 'pag ano natin sa kanila, 'di ba? Pag alam na natin ganon ugali nila. Hmm, ganyan din, eh, mm.
Mm. Mm. Mm, dun din ho, may isa pa akong nakatrabaho nung pinang-gabi ako. Ano yun, eh
Oh, ano nangyari?
Yung mga nililinis ko nun na ano kasi sa, 'pag panggabi public area.
Mhm, okey.
Eh, ano tawag dito, sinabihan ako na, "Yung mga nililinis mo, hindi maayos." Tapos, ay ano siya
Ba, talaga ba?
Ah, tawag dito, siya yung in-charge ng panggabi or supervisor. Pero, hindi pa siya supervisor talaga.
Hmm, okey, okey.
Tapos, nung ano sinisilip yung mga gawa ko, sabi ko, "Okey sige."
Grabe, ano? <laughs>
Tapos, nung panggabi na, ah, nung siya na yung gumawa nung area ko. Nakita ko yung ano dun sa restaurant, yung sahig may mga ano pa food particles. Tapos, may mga ano pa, eh, yung nahulog na karne. Binara ko. Sabi ko
Mm. Mm. Naku. Yan, oo, yan yung sinasabi ko. Kaya nga ako minsan sa totoo lang, ayoko ring manita ng gawain ng ibang tao, kasi iniisip ko bago ko sila sitahin, kung sa akin ba yan pinagawa magagawa ko kayang perpekto. Kaya kaya kung sa sarili ko alam ko na hindi ko 'to magagawa ng 100 porsiento perpekto o hindi ko kayang higitan yung trabaho nila, mananahimik na lang ako.
Mm. Mm, tama. Mm. Mm, kaya nung ano nilapitan ko, sabi ko, "Kung may problema ka sa akin, ah, tapusin natin sa labas ng trabaho." Hindi siya naimik, eh, ay sabi ko, di sinabi kong ganon. Tapos, sabi ko, "Siguruhin mo 'pag mag 'pag maninita ka yung trabaho mo maayos, 'di ba?"
<laughs> Hala, mm. Mm. Mhm, sabagay totoo naman. Pero, 'wag mo nang aw ano hamunin ng away. Kasi siyempre lalaki lamang yung gulo. Ayun naman sa akin ganyan din yung ginagawa ko, hindi ko inaaya sa labas, ah. Ano lamang yung tipong, ah, nagiging propesyonal pa rin naman ako. Siyempre katrabaho, nasa loob kami ng trabaho. At parte ng aming pinirmahan sa kontrata ay yung tinatawag na code of conduct, 'di ba? Yung mga ganyan. Maging propesyonal pa rin. Ayun, pinakikisamahan ko pa rin siya kung siya ay may tanong akin naman, ito sinasagot ng maayos. Kung siya naman ay, ah, may gagawing pakikipag-usap sa akin, kinakausap ko siya. Pero, parang pinaparamdam ko sa kaniya na may limitasiyon. At yung sa mga panahon naman nagrereklamo siya at mahaba na masyado yung kinakain dun sa aming meeting, nagpapaano na ako, nagpapahaging na ako ng mga senyales na, "May babalikan pa tayong trabaho. Maaari nating ituloy ang usapang ito pagkatapos ng ating mga gawain." Yung mga ganun. Ganun na lamang.
Mm. Mm. <chuckles> Mm. Mm. Mm, opo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, ah, mm. Sa akin nama ah, sa akin. Ah, sa tingin ko. Ah, pwedeng ang pwedeng gawin para sa mga ganon, para mas maging okey ang mga ganitong tao, siguro i-remind sila na, "Uy, mali na yung pagrereklamo mo." Di ba?
Mhm. Oo. Ayan, tama din naman, oo.
Parang, i-approach mo kung saan, eh, "Kung panay ka sita or panay kang reklamo nang wala sa lugar siguro ano, isipin mo na na, baka may prob may problema ka sa sarili mo o sa pag-iisip mo." Ganu didiretsohin mo na siyempre. Kasi, 'pag ano, mag-iisip sila na mag-iisip na, "Ah, siguro tama pa din yung ginagawa ko." Kung sa ano straight to the point, 'di ba?
Mhm. Kaya nga. Oo, mm. Mm, kaya nga. Mhm, tama, tama. Ayun, sinubukan kong gawin yan nung nakaraan naming huling meeting namin nung, ah, Huwebes ba yun? Ah, sinabihan ko siya na, "Alam mo, ah, kami naman ay nakikinig. Pero, kung sana kung tingin mo meron kang mga bagay na hindi nagugustuhan, maaari mo bang ipakita sa amin kung paano ito gawin ng tama sa expecta ekspektasyon mo, 'di ba? Ngayon susubukan naming gawin ito, pero kung ito ay hihigit pa sa aming pinirmahan sa kontrata, siyempre ma kailangan malaman na ha hanggang dun lamang kami, 'di ba?" Kumbaga, sabi nga, "Trabahuhin mo lang yung naaayon sa iyong sahod." <laughs>
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, tama. Opo, totoo yan baka mamaya magi supervisor ka nang mababa ang sahod.
<chuckles> Totoo. Ayaw namin magbida-bida. Kasi, siyempre yung sahod, yun dun lang tayo babase. <laughs> Kaloka.
Mm. Totoo, kasi 'pag ano extra task yan.
Oo, ayun. Hala, natuwa naman ako sa ating usapan. Maraming salamat, kasi pinakinggan mo ako.
Mm. <chuckles> Hmm, naman din po. Mm, salamat din po.
Walang anuman! Sige sa susunod tawag ka lang uli, 'pag may nais ka pag-usapan.
Mm, sige. Okey po, salamat po ingat po.
Salamat sa masayang usapan. Paalam muna.
Magandang gabi.